صح، صح، عندِك حق. الصراحة لأ، يعني أنتِ أولًا يعني تقريبًا غطّيتِ كذا جانب أنا تقريبًا باتعرَّض له بشكل يومي. فكرة إن أنا ممكن أبَدِّل الموبايل بإن أنا أقرا، دي نقطة مهمة جدًا.
إمم.
آآ الصراحة ما فكّرتش فيها قبل كده إن أنا بَدَل ما أكون باصّة على الشاشة أو باصّة على نور ساطع يعني حرفيًا داخل جوّه عيني، آآ فأكِن بابعت إشارات للمُخ إن أكِن لسّه مثلًا الشمس طالعة أو حاجة زي كده، فبالتالي ما باعرفش أنام كويس، إن أنا أبدِّلها بال بالقراية دي، دي حاجة كويسة، خصوصًا أنا باحب القراية أصلًا، فدي نقطة حلوة أوي.
كويس أوي.
وبرضه يعني، فكرة برضه إن أنا ممكن أقلِّل إضاءة أو إن أنا أ أ أ يعني أأهِّل نَفْسي في إن أنا أدخُل في mood النوم بشكل أفضل، دي نقطة مهمة جدًا. يعني أنا أنا بجد كان نِفْسي أسمع الكلام ده من بدري على فكرة بجد وكان عشان كده أنا كنت عايزة أكلِّمِك، كنت عايزة أسمع نصيحتِك عشان أبتدي إن أنا أحاول أعدِّل شوية من سلوكي في موضوع النوم ده بالذات، لإن هو بجد مأثّر عليّا، ما أقولِّكيش بشكل سلبي إزاي. أحاول أطبَّق كل اللي أنتِ قلتيه ده بجد في أسرع وقت وأكيد، أكيد لو أنا احتجتِك في مرّة تانية أو لو فيه أي حاجة وِقِفت قُدّامي، هارجع لِك مرّة تانية. بجد عايزة أشكُرِك أوي على الكلام اللي أنتِ قُلتيه والنصايح ومتشكِّرة جدًا، شكرًا
العفو، لا شكر على واجب. أنا موجودة عشانِك في أي وقت لو احتجتِ أي حاجة.
شكرًا.

بُصّي الصراحة في موضوع يعني آآ عامل لي أرَق بجد بقى له فترة وإن مش عارفة يعني أتصرّف فيه إزاي آآ وهي فكرة إن أنا ما باعرفش ألتَزِم دايمًا بميعاد ثابت للنوم بتاعي، كل يوم نومي متلغبط وبميعاد مُختلف، فبجد الموضوع عمل لي إرهاق ذِهني وجَسدي مش طبيعي ومحتاجة بجد نصيحتِك عشان أنا مش عارفة أعمل إيه وحاسّة إن أنا تايهة أوي كنت مِحتاجة نصيحتِك أوي في الموضوع ده الصراحة.
اهم. لا، أنا فاهمة كويس أوي الموضوع ده ممكن يكون ضاغِط عليكِ إزاي، ده مش معناه إن أنتِ ضعيفة الإرادة، بالعكس يعني النوم بيتأثّر بحاجات كتير أوي بيتأثّر بالضغط، بالتوتّر، بيتأثّر كمان بالنَفْسيّة، فكل الحاجات دي بتأثّر حتى على النوم وعلى مواعيد النوم كمان، فخلّيني أفهم منِّك أكتر، أنتِ إيه وقت النوم آآ يعني أنتِ بتنامي إمتى وبتصحي إمتى في العادي يعني؟
بالضبط.